Vai acontecer, e e sabe que isso faz parte, eh, tem cursos hoje, assim, né, que que que existem aí na no Google ou sei lá você vai você compra, a pessoa fala que, eh, você nasce, né, você não sabe falar, quando você nasce, você vai aprender, então é falando, como que você aprende? Falando. É a sua mãe falando e você repetindo, é você errando e você repetindo, entendeu? Então é assim, você vai encontrar alguém vai falar com alguém, vai errar. É normal. Mas ali você errou. Errou naquilo, aí você se corrige, ou a pessoa te corrige e ali vai, nunca mais você erra aquilo. Aquilo ali você não erra. Você vai errar mais, né, 1000 palavras e mais e e não tenha medo, não tenha medo, coloca a cara vai, porque você tá, eh, é que nem uma criança mesmo, você tá começando, né, a a uma outro idioma, uma outra língua, uma outra vida aí, né? Tá engatinhando, tá engatinhando. Vai andar. <laughs>
Uhum. Hum. Uhum. Verdade. Hum. Uhum. É verdade. Uhum. Como. É verdade, é verdade. Na verdade. <chuckles> Olha, eh, obrigado, né, eu vi que você realmente viu entendeu o meu contexto, e aí buscou identificar mesmo alternativas dentro dessa desse desafio, né, que é aprender um idioma novo é verdade. E você me fez refletir, porque assim, eu preciso enfrentar, senão a insegurança ela continua porque eu não enfrentei. Então é uma experiência que eu vou precisar passar, e aí por que ficar evitando? Então vamos mergulhar logo de cabeça, né? Eh, obrigado, obrigado por esses conselhos, tá? Foi um prazer, falar contigo.
Aham. Uhum. É um desafio, é um desafio. É. É. Verdade. Verdade. Ai, é. Eu que agradeço, eu que agradeço, espero ter ajudado um pouquinho.
Ah, boa. Então até uma próxima, até mais.
Até.
Tchau, tchau.
Tchau.